D'apprécier ce qu'on ce qu'on a fait pour nous, en fait. Est-ce que tu es religieuse?
Heu, bah, bon, <tsk> je suis, heu, Chrétienne non pratiquante, on va dire ça comme ça. Mais bon, heu, je vais pas mentir, c'est plus, heu, par, hem <tsk>
OK. L'éducation.
Heu, voilà, par éducation que par autre chose, parce qu'en soi, moi, je je je suis un peu contre l'idée qu'on qu'on s qu'on qu'on <tsk> je crois en quelque chose, mais je veux pas dire quoi, tu vois? Je veux
Mouais, voilà, exactement, bah, je suis exactement comme toi. Tu es spirituelle, c'est ça?

Si. Si, si, ça m'a dit quelque chose oui. Mais, heu, oui c'était à propos par exemple, heu, du service, on a on avait abordé ce thème-là.
Mmh. Aussi.
La la notion de service. Mais heu, c'est vrai que dans un aspect religieux pour le coup. Hem Alors moi je suis je suis pour qu'on respecte toutes les religions, mais mais tu as parlé du bouddhisme tout à l'heure, je trouve que c'est une approche intéressante parce que c'est une sorte de religion, même si ça en est pas vraiment une si j'ai tout bien compris, heu, mais qui ancre en elle toutes les autres formes de religion. C'est-à-dire qu'en fait elle accepte tout, et ça je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment, je trouve que le concept est absolument génial parce que c'est, heu
Bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui. Mmh. C'est ça. Bah, c'est ça. Bah, ça accepte tout le monde et c'est comme ça que ça devrait être en fait. <chuckles>
c'est